Eccoci qua. Allora parlando un po' di rapporti interpersonali. Dopo un conflitto, mhmm, una discussione, come fai poi a riparare in qualche modo la fiducia?
Ehm, non è facile eh, perché tendenzialmente, io sono una che dà molto spazio agli altri, sono molto paziente e fiduciosa però poi, arriva un punto in cui mi si spezza qualcosa. Questo questo è successo molte volte, perché proprio perché davo tanta fiducia alle persone e e trovare il modo di non cadere nella trappola e di pensare che: "Ah ecco, vedi è successo magari risuccede un'altra volta". Mi è successo con, forse con un'amica in particolare, che sono riuscita a ricucire un rapporto che però non è non è tornato come prima perché io credo per esperienza che comunque se si spezza qualcosa, se il conflitto è su cose importanti che ledono anche un po' la nostra identità e i nostri ideali lì è un po' difficile eh, ricostruire la fiducia. Ricostruisco un rapporto perché detesto i conflitti, quindi cerco comunque di mantenere un rapporto pacifico con quella persona, per quanto possibile, però totalmente fiduciosa ti devo dire non lo so, forse non l'ho sperimentata nella vita questa cosa.
Certo. Mh-mh. Certo. Vero. Mh-mh. Ma secondo me dipende anche un po' come dicevi tu, dall'argomento per cui si discute cioè, se si tratta di valori imprescindibili secondo me è proprio difficile rivedere di nuovo la persona in un'ottica diversa, ehm, no, perché cambia proprio la stima verso quella persona, ehm, mhmm, s tu hai presente magari un episodio particolare in cui avete discusso su qualcosa che ti stava particolarmente a cuore?
Sì, certo. Certo, ehm, sì. Mi è su Allora io adesso mi esporrò, ehm, ehm, probabilmente, ehm, non lo so, se questa cosa, uhm, la pagherò sulla pelle però <chuckles> è successo un po' di tempo fa, avevo un amico un amico russo, di San Pietroburgo col quale avevo un bellissimo rapporto, lui è ebreo, e però è stato diciamo poi, tra le varie vicissitudini, ha avuto la l'opportunità di, ehm, trasferirsi all'estero e quindi poi è andato a vivere a Vienna è diventato traduttore, ehm, traduttore simultaneo ha fatto beh ma m ma a livelli molto alti insomma, anche quando ci sono delle riunioni, ehm, istituzionali, mhmm, il g ha fatto il G8, insomma ha fatto cose grandi. E e una volta abbiamo iniziato a parlare della insomma della situazione della Palestina e d <chuckles> e lì ecco, e lì io purtroppo con lui mi sono trovata veramente in difficoltà, perché ho scoperto la sua posizione che non era la mia e e e e penso che in un dialogo pacifico avremmo potuto reciprocamente discutere di questa cosa, io lì ho trovato un po' un muro di convinzioni molto solide, ehm, sulle quali sì esatto e e e io non che uhm, ovviamente io ho, tra l'altro, ho un ex marito ebreo per cui, ehm, ho sempre avuto un bellissimo rapporto anche con la cultura ebraica, con la cultura, ehm, con la lettura ebraica, perché amo molto la letteratura Iddish, ehm, però ecco, da questo punto di vista, quando si parla di violenza, di prevaricazione io naturalmente, ho preso delle posizioni nella vita e quindi, ho notato che, ecco, con lui sono andata proprio in conflitto immediato e c'è stata proprio una rottura. Ho notato proprio che non ci siamo più sentiti e considera che io i primi tempi l'ho, mhmm, quando ancora c'era, ehm, diciamo, mhmm, l'impossibilità per i russi di venire in Italia se non avevano il visto, eccetera, gli ho fatto gli ho fatt sono andata sempre all'ambasciata, ho fatto fare i visti, eccetera, e quindi mi sono trovata un po' in difficoltà a riconoscere quest'amico, che pensavo di conoscere ovviamente, però ecco, questa è stata causa di rottura, ehm, e ehm, devo dire che lì non ho potuto, ehm, manifestare nessun tipo di opinione perché mi sono trovata completamente i in difficoltà e non ho potuto proprio neanche ridare fiducia perché si è interrotto il rapporto.
Mh, tranquilla. Ah-ah. Okay. Mh-mh. Okay. allà. Mh-mh. Perché è sionista? Eh. Mh-mh. Cert Mh. Mh-mh. Vero. Mh. Certo, capisco.
Quindi per esperienza dipe sì, come hai detto te giustamente, dipende sempre dal contesto. Ci sono cose che sulle quali possiamo diciamo, andare oltre e altre sulle quali invece, ci troviamo proprio talmente in disaccordo che quel conflitto purtroppo resta una una fr una frattura, ecco.
Mh-mh. Sì è vero. Guarda io ti dico, anche io ho interrotto dei rapporti su questa su questa questione, perché, ehm, semplicemente quando si parla di diritti umani, ehm, non possiamo avere, ehm, visioni differenti e rimanere amici in qualche modo cioè, si può avere opinioni diversi rispetto al gusto della pizza, ma non si può avere un'opinione diversa rispetto al fatto che ci sia un genocidio.
Esatto. Certo. Esatto. Quando ledono la dignità e il diritto alla vita io inizio a pensare va v v facciamoci un sat un attimo un esame di coscienza, guardiamo le cose come stanno, lasciamo perdere la politica, i partiti e e l'economia, eccetera. Parliamo proprio di diritti umani, lì è imprescindibile la la la situazione quindi
Ecco. Mh-mh. Sì.
e e lì ovviamente ecco, se ti dico ci son stati momenti in cui magari ho rotto con mia sorella e poi ci siamo riavvicinate però, per esperienza se se la rottura è stata, ehm, proprio causata da un da una cosa molto forte di di di vedute diverse di di cose identitarie io credo che è un po' difficile ricostruirla la fiducia.
Mh-mh. Sono sono assolutamente d'accordo con te perché, cioè sono proprio i valori tuoi su cui non non puoi lasciare diciamo correre, ehm, è un po' come tradire se stessi.
Mh. Sì. No, esatto e Sì, capisco anche che, ehm, magari io sono una persona estremamente impegnata da certi punti di vista, per me animali, ambiente, diritti umani, sono cose, mhmm, consumo critico, io c'ho un sacco capisco che sono una persona complicata da questo punto di vista e metto tanti paletti, che però, non sono paletti così superficiali, sono cose che fanno parte un po' del mio carattere anche de poi della realtà che mi vivo ogni giorno, quindi credo che tra amici ci si dovrebbe capire da questo punto di vista.
Mh-mh. Certo. Sì è vero ma, mhmm, tra l'altro poi, ehm, noti anche in qualche modo che le persone, ehm, che sono anche meno informate di te, ehm, tendono ad avere quella posizione netta, come se ne andasse della loro vita, quando in realtà cioè magari, digeriscono ogni giorno bugie, ehm, ch proposte, non lo so, da altri propaganda, perché poi alla fine è quello che vince, no?
Sì. Sì, esatto, esatto. E devo dire che alla fine, ehm, si smaschera un po', uhm, tutto uhm, insomma il uhm, la la persona, un po' è successo anche col covid, è successo con tante cose. Beh sì, anche col covid, io ho ho ho litigato con delle persone perché, io per motivi di salute, uhm, ho ho ho deciso di di non fare il vaccino ma perché, mi è stato proprio sconsigliato e lì ho dovuto litigare con le persone perché loro, ehm, mi dicevano che: "No assolutamente, il bene comune il bene comune". Io penso che insomma la salute dell'individuo venga prima del b del bene comune, almeno in quel caso poi
È vero. Ah sì? Certo. Mh-mh.
sono punti di vista naturalmente però mi sono trovata a discutere con persone, che questi sono tutti temi importanti in realtà, non m'è mai capitato di avere un conflitto su cose sciocche, perché tendenzialmente non non litigo con le persone, non discuto sui gusti personali; non mi capiterà mai di litigare per una squadra, per un cibo, per una scelta di moda, un viaggio, mhmm, non non mi interessa, nel senso, pure la politica, sì ho le mie idee però, magari evito di frequentare certe persone, non ci vado in conflitto.
Mh. Esatt Tendenzialmente sì quella è la cosa. Eh sul covid anche una una bella gatta da pelare perché giustamente ci sono le persone che, ehm, hanno dei problemi di salute quindi il medico, eh, se lo dice il medico che non devi fare il vaccino non è che
Sì. Eh esatto e quindi lì però devi spiegare, c'è sempre questa cosa di, mhmm, un po', ehm, omogeneizzare i comportamenti degli altri perché dobbiamo essere tutti uguali, perché dobbiamo fare tutti le stesse cose, ma nella vita non è così e anche nell'amicizia accettarsi reciprocamente nelle differenze, anche questo può aiutare a evitare il conflitto perché io punto sempre a non generarlo il conflitto ecco, questo è la il mio obiettivo io non amo i conflitti, non amo litigare, voglio che, uhm, non si arrivi a quel punto, quindi prima di arrivare al conflitto ci si deve confrontare perché quando si arriva al conflitto poi ricucirlo è veramente molto difficile.
Mh-mh. Mh-mh. Sì. No esatto, ehm, poi c'è un'espressione inglese che secondo me, descrive molto bene la situazione poi di diciamo chiudiamo l'argomento perché, mhmm, tanto non ne caviamo un ragno dal buco no, agree to digr to disagree quindi siamo d'accordo sul non essere d'accordo.
Mh-mh. Sì. Esatto, esatto, esatto, ehm, ed è quello che che io generalmente faccio, perché trovo che sia il modo più pacifico di accettarsi, accettare l'altro, però ecco, può capitare, che ne so, mhmm, m'è capitato ecco, appunto con un'amica di avere dei conflitti ma somma perché lei poi, aveva dei problemi suoi molto ner di di estremo nervosismo in quel periodo e poi però mi ha scritto una lettera ci siamo confrontate e devo dire che quella volta il rapporto si è ricucito perché comunque c'è stata proprio la voglia di venirsi incontro, ehm, da tutte e 2 le parti e quello è fondamentale perché la fiducia si costruisce anche sull'evidenza della possibilità che si possa no, ricucire oppure che c'è la voglia da parte di tutte e 2 perché da se è univoco, mhmm, lì è veramente faticoso, sì.
Mh-mh. Sì è vero. Mh-mh. Ecco. Sì, sì, sì, sì. Vero. Sì, sì, sì, sì. Sono d'accordo son d'accordo cioè, se un rapporto vale davvero per tutte e 2 si vede da tutte e 2 le parti. E c'è la volontà proprio di andare oltre diciamo questo questo conflitto, uhm, sempre che poi non si parli di massimi sistemi ecco, perché poi lì appunto, come dicevamo prima, entrano in in gioco tante altre cose quindi, ehm, sicuramente è vero quello quello che dici. Invece su magari conflitti con i familiari rispetto, non lo so, "eh ma mi hai detto questa cosa, me l'hai detta male", cioè proprio cose che magari possono succedere tutti i giorni.
Esatto. Certo. Uh, a f proprio a valangate, a vagonate. Queste so <chuckles> soprattutto con mia madre perché, mia madre è una persona estremamente proprio rigida, lei è proprio austro-ungarica perché poi è veneta quindi, <chuckles> c'ha questo modo sì, sì, lei proprio io la considero un un soldato praticamente, ehm, ha sempre avuto quest'aspetto no, anche fisicamente è molto <chuckles> è molto a a austera ecco, è una persona che no non concede, ehm, non elargisce grande e e emotività e non concede grandi parti di sé. Ti dico solo che lei tiene nascoste le foto della sua, ehm, giovinezza cioè, io n cioè l'album delle non lo so, perché lei non non vuole, ha detto: "Lo vedrete quando sarò morta". Okay, grazie, <chuckles> no vabbè, però ecco, con lei ovviamente il rapporto è a volte ho anche un po' di tenerezza, adesso è una persona anziana quindi, ehm, l'ho presa un po' anche con accettando quella sua quel suo lato, vedendolo un po' come una debolezza, una fragilità e quindi forse anche in quel caso, se con i familiari può capitare no, perché c'è comunque un legame, non è una persona che puoi evitare di vedere, ehm, non ho mai rotto totalmente insomma con un con qualcuno della famiglia per cui, accettare anche queste fragilità e vederle come, punto una debolezza e non una provocazione, può aiutare a ricostruire un po' il rapporto, la fiducia, beh la fiducia c'è perché sono familiari certo.
Suc succede spesso. <chuckles> Ecco. <chuckles> Mh. Ecc <laughs> Mh-mh. Perché? Non vuole vedere. Ma. Okay. Mh-mh. Eh. Sì, sì, sì, sì. Specie quando eri ragazzina magari, un po' più giovane.
No vabbè, lì da adolescente proprio oh, cioè proprio di n andare via, tornare la mattina alle 6 e p oppure andare direttamente a scuola dalla dalla cena, me ne andavo direttamente dalla mia amica, andavamo in giro tutta la notte, no, io sono stata una ragazza molto molto cattiva da quel punto di vista non che ho fatto chissà che, ma ero insomma ero abbastanza ribelle quindi, per fortuna poi ho capito, che bisogna anche considerare la storia della persona con la qua con la quale ti stai confrontando e quindi avere più c compassione ecco, proprio dal punto di vista buddista.
Contri. <laughs> <laughs> Mh-mh. Cer Mh, okay, okay. Guarda è stata una conversazione veramente interessante, abbiamo toccato dei punti molto importanti, parlando proprio di di fiducia, di valori e quindi io ti ringrazio tantissimo per aver condiviso comunque le tue idee con me e spero di sentirti presto.
Sì. Grazie a te per avermi ascoltato, per aver affrontato l'argomento e spero anch'io di avere la il piacere di risentirti presto. Ciao.